あの、ちょっと悩んでいることがあって、ちょっとお話聞いてもらいたいんですけど、私ほんとに昔からもう小さい頃から性格なんですけど、自分の意見を言うっていうのがすごく苦手なんですね。で、あの、相手にこうなんですかね、嫌われたくないとか、相手と違う意見を言ってなんか「変わってる」とか、なんか「この子変だな」とか思われるのが嫌で、ほんとに人に合わせて自分の意見を言わずに生きてきたので、今でもほんとに自分の意見を言うのがすごく苦手なんですよね。
はい。 ああああ。 うんうん。 ああああ。 うん。 はい。 うんうん。 ああ、でも確かに、なかなかこう、他のひ他の人とかにあのいけ言って、なんか、それでなんかどういうフィードバックが来るんだろうとかって、なんか結構怖かったりしますよね。
うん。 はい。 そうなんですよ。で、なんか今私アメリカにいるんですけど、ま、生まれも育ちも日本で育って、ま、今だとちょっと教育も変わってるかもしれないんですけど、日本ってこうディベートだったり、討論の授業ってあんまり無かったんですね、私が、あの、小さい頃は、なので、ま、そういうのもあって自分の意見を、あんまりこう言って討論するとかいうのがすごく苦手なんですけど、アメリカの人達ってやっぱりディベートとか学校でしながら育ってやっぱ教育とかも文化も違うんじゃないですかっていうのもあって、友達の中でもこう政治の話とか、なんですかね、なんかすごく自分の意見をこう言い合う場面が多いんですね。で、なんかそこでもなんか、自分なんか周りに合わせてしまっている自分がなんか恥ずかしいと言いますか、なんかこのままだとすごく駄目だなとは、なんか思ってはいるんですけど、やっぱり難しいですよね。うん。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 ああ。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。 うん。 ああああ。 はい。 うんうん。 なるほど。そうですね、やっぱりこう、特に、あの日本社会とかって、そのま、空気を読んだりとか、なんかこう本当に和を重んじるとか、本音と建前とか、こう独特な文化とかもありますからね。
はい。 うん。 はい。 そうなんですよ、なのでなんか私いつもこう合わせてしまっていて、でなんか、そのアメリカの友達とかにも言われたことあるんですよね、なんか「なんであなた自分の意見を言わないの？」みたいなことを言われたことがあって、まあ、今は私、お仕事フリーランスでお仕事させていただいていて、で、まあ、こ、あの、クライアントさんたちも日本からお世話になってる方たちなので、皆さん日本の方なので、ま、職場では、まあ、あの、ま、意見を言いたいこともあっても、ま、言えないっていうのがあるんですけど、ただそれで、自分が不利になるっていう場面は、ま、あんまりないっちゃないんですけど、まあそのアメリカの友人たちから、こっちで働くってなった時に、その自分の意見を言わないと、なんか、こう、利用されたりとか、こうなんですかね、そう舐められたりするから、こう「練習した方がいいよ」とか言われたりするんですけど、もう、ふでもずっとほんとに、うんと、育ってきた文化も違えば、性格も全く違うので、やっぱりまだ難しいんですよね。
うーん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 うん。 ああ。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 そうですね。 うんうんうん。なんかこう、特にどういった場面で、その他の人のまあ評価とか、何かそういった、こう意見とか、そういうところが気になったりしますか？
はい。 うん。 うーん、そうですね、やっぱり一番気になるのはお仕事の場面が多くて、こうミーティングとかで、こうなんですかね、例えばなんかこういう方針で、ま、あの、クライアントさんたち皆さん YouTube チャンネルを、いくつかやってらっしゃったりとか、その、ま、有名人の方のいあの、いん YouTube を担当だチャンネルを担当している方だったりがいるんですけど、ま、その編集の仕方をこう変えたいとか、なんかこう思ってるんですけど、どう思いますか？っていうことに対して自分は違うなって思っていても、もう言えた試しがないんですよね。で、なんか、そうなんですよ、あっ、あの、これを言って、なんかこう反抗してきやがったみたいな思われたらどうしようとか、まあ、その、お仕事をま、本当にいい方たちなので、私がこう、こうした方がいいですっていうことで、もうこいつに仕事を与えないでおこうとか絶対ないんですけど、思われたらどうしようとか、仕事なんですかね、減らされたらどうしようとか。なんかそういうの思ってしまって、仕事で特に自分のこの意見を言うことはすごく苦手ですね。
うん。ん。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 ああ、なるほど。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 ああ。 うーん。そうなんですね。まあ、でもそこは何かこう、ほんとに、こう、日本独特のところがあって、その、なかなかこう、言う側も、本当に、何かこう、意見を求めてるのか、同調を求めてるのかとか、そこの見極めとか、難しいところとかも、正直あったりしますよね。
はい。 うん。 はい。 そうなんです、ほんとにその、仰ってる通りで、ほんとにこの人が私の意見を求めているのか、それとも、ただただ、あの、後押しして欲しいのか、もう意見は固まっていて、後押しして欲しいのか、その見極めっていうのが難しい時があって、なんか、どっ、でもその、自分の意見を言わないその、反対を意見を言わないって、どっちにもあの、ポジティブじゃないですか、その、じ意見を求めていることに対しても、ど同調を求めていることに対しても、あの、ま、ま賛成しておけば、どっちも傷つかずに済むのであれば、まあ、自分の意見を言わずに、黙っておこうかなって思っちゃいますね。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。 はい。 うんうんうん。 ああ、そうなってしまいますよね。でもそれはなんかこう、個人の問題っていうよりも、ほんとにこうそういったコミュニケーションスタイルの問題っていうのもあったりしますよね。
うーん。 はい。 うん。 そうですよね、やっぱりほんとに日本の文化って、その、さっきおっしゃってたみたいな、ほんとになんですかね、こう、ま、合わせるとかではないですけど、空気を読むっていうのがやっぱり重要になってくるので、なんか、ま、なんですかね、この性格で別に今までなんですかね、困ったっていうことは、ま、やっぱ日本でお仕事してきたっていうのがあって無かったりはするんですけど、あっ、ま、何回かちょっと、ま、なんですかね、ちょっと舐められたと言いますか、ちょっと利用されたなって思ったことはあったりもするんですけど。なんか、ま、でも直そうってまではなんか思えてはないんですよね。
うん。 はい、うんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 はい。 うーん。 ああ、なるほど。ま、でもうそういった形で、そのご自身が、こう色々と察したりとか、なんかこう空気を読んだりとか、こう本音の本音と建前の、その本音の部分はどうなのかなって、見極めたりっていうのは、それもそれでほんとにこう、あの能力の1つだったりしますよね。
うん。 はい。 はい。 ああ。 はい、そうですよね。なんかそう言って頂けると、このなんですかね、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、その空気を読むって言うのは、凄く得意な方だなとは思っていて、まあ、でも、そのせいもあるんですけど、人にあの嫌われる事なく生きてきたので、なんか。その、なんですかね、自分のまあ、長所でもあるんじゃないかなとは、なんかこの今、その、そう言われるとなんか思えてきましたし、その、空気を読めるって言うのが、なんかこう、自分の意見を言えないって言うのが、が、必ずしもネガティブな事って言う事はないですよね。
ううん。 はい。 うんうん。 はい。 ううん。 はい。 うん。 そうですね。やっぱり、それはほんとに、まあ、コンテキストの中で、まあ、どうなのかって言う形になるので、でも、なんかこう、ご自身が今こう、属してたりとか、関わってる、まあ、文脈の中では、それは凄くなんかあの、他の人からも評価されるような、ほんとに、まあ、重要な能力なんじゃないかなって言う風には、あの、お聞きして思いましたね。
うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、そうですよね、ありがとうございます。なんかやっぱりそのフリーランスのお仕事をしていて、動画編集のお仕事ってなると、やっぱり自分からそのクライアントさんたちを、探しに行かないといけないので、そういう中でやっぱりこうミーティングとかすごく重ねていくんです。けど、あの、空気を読むとか、すごくほんとに大事だったんですね。で、さっきその、おっしゃってたみたいに、この人はほんとに私の意見が欲しいのか、それとも、もう、あの、私になんかこうサポートして欲しいのか、その意見を、すごくあの、なんですかね、あの、敏感になりながら、あの、生きてきて、でも今それがあって、こうたくさんクライアントさんが、あの、いるわけでたくさんいらいていら頂いてるわけですからって思うと、なんか、悪いことでもないんだなって、なんか、もっとなんかより思うようになってきましたね、今。
うんうん。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うん。 はい。 うん。 なるほど。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。まあ、恐らくだと思うんですけど、その、ま、ご自身に、もうその仕事が来てる時点で、ま、それが1つの、何ていうのかな、あの、ま、意思表明じゃないですけど、あの、「評価してるんだよ」っていうことの証しだと思うので、で、それっていうのは、やっぱり、その、ご自身が持ってるコミュニケーション能力の高さがあって、やってきた、あの、仕事だったり、成果とか結果だと思うので、それはもうむしろ、あの、もう目に見える形で出てるんじゃないかなっていう風にも思いますね。
うん。 はい。 はい。 はい。 ああ。 はい。 うん。 ああ、ありがとうございます。ほんとに、なんですかね、特にアメリカに来てから、この自分の意見を言えない性格、なんか情けないなと思ってきて、その旦那さんアメリカの方なんですけど、で旦那さんほんとにすごくストレートに、物怖じせずに、まあ、上の人に対してもちゃんと、こ「それは間違ってる」とか、「これはこうした方がいい」っていうなんか真っ直ぐにこう、意見を言ってる姿を見て、なんかほんとに自分情けないなとか、思うことがその、友達とかに言われたりとかして、なんかすごく落ち込むことが、たまにあったりとかもしたんですよ、正直。ね、恥ずかしいなとか、そうなんですよ、でもそうやって言っていただいて、なんかこれが自分の、何ですかね、能力だって、まあ、そうやってクライアントさんが、そそういう私を認めてくれたって思うと、すごくなんかポジティブに捉えられるように、なんか、なりそうです。
はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 ああ。 うん。 そうなんですね。うん。 はい。 うんうん。 はい。そうですね。まあ、あの、確かにアメリカの文化とかでは、まあ、いろいろ自分の意見を言うっていうことが、まあ、それがまあ、主体だとは思うんですけど、まあ、それはそれでまあ、ほんとにご自身はご自身でまあ、ほんとに、あの、それはそれで優れた能力だと思うので、まあ、あの、他の文化の人、他の、何ていうのかな、あの、価値観の人もいるんだな位の、何かこう、そういったあの、気持ちでもいいんじゃないかなとかっていう風にも思いますね。
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 うん。 そうですよね、いやほんとに、あの、すごく今話して良かったなって思います。ほんとに最近、あの悩んでたので、この自分の性格と言いますか、このなんかほんとに、こう自分がこう思ってるのになんで言えなかったんだろうとか、こうあの時はこう言えばよかったのになとか、ふとした時に、考えたりとかすることがあって、なんか、ほんとに恥ずかしいなとか、この歳にもなって自分の意見言えないのかとか思ってたんですけど、ほんとにこうやってあの話を聞いていただいて、そうやってあの言っていただいたおかげで、なんか、その悩みとかもほんとに、今考えると、なんか、ちっぽけと言いますか？全然、なんか、今あの気にならなくなってきましたね。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 あ、それはほんとに良かったです。ほんとにそれは、あの、能力だと思うので、何かこれからも、あのむしろそれを磨いていかれると、なんかより輝いていくんじゃないかなっていう風に思いました。
はい。 はい。 はい。 ああそうですかね、いやほんとにそう言っていただいて、ほんとに心が軽くなりました。今日はお話聞いていただいてほんとにありがとうございました。
はい。 はい。